うーん、ま、何かあればあるんですけど。うーん、なんかね、た特に、大きなことが起きない限りはね、なんか、そう1年、2年連絡取ってなくて急に、「最近何してる？」って送るのも、ま、それはそれでいいのかもしれないんですけど、ね。確かに、相手からも来ないし、自分からも送らないっていう状態になっていますね、うん。
<laughs> まあ、そうですね。えっと、あの はい。じゃ、いその、どちらからちょっと連絡取る方が多いとかって、あの、学生時代あったりし
ああ、でも、基本的にはその、私からっていうよりは相手からっていう方が多かったかもしれないですね。うん、うん。
ましたか？ ああ、となると確かにちょっと結構、なんでしょうね、こう、まあ、こちらから連絡取ると、「お、なんかちょっと普段とは違うな」みたいな印象与えちゃうところもあるんですかね。
うん。 <laughs> 確かに。確かに、「何かあったのか？」ってね、ちょと思ってしまうかもしれないですよね。うんうん。
<laughs> はい、ただそうすね、結構なんでしょう、関係値としてなんかこう、どういう距離感っていうのがあったりしましたか？
あ、その、学生の頃とかはすごく仲良かったり、ま、家も近かったりして、結構ね、しょっちゅうま、でもその連絡っていうのも、「じゃあ、今からどっか行こう」とか、「ここに何時集合」とか多分、そういう、会うための連絡が多かったような気もするので、うんうん、うん、ってなるとね、そう…
ああ。 ああ、そうなんですね。となると、なんていうか、ま、なんでしょうか、例えば、その、もうほんとに、あの、どうでもいい内容を送ったりとかってのはあまりなかったんですか？
ああ、なんかもう、すぐ会いに行けば会える距離感だったので、もうずっとそうですね、会ってどうでもいいこと話すような感じだったので
あ、ほんとに近かったんですね。 なるほど、確かに、それは確かにほんと、ち
うんうん。
近いとなるとすごく、あの、自然なことだと思うんですけども、そうですね、ま、やっぱりその、まま、となるとやっぱりその、ま、結構今は、あの、ね、遠方って感じですかね？
そうですよね。 あ、そうですね。あ、なんかものすごく遠いってわけではないんですけど、まあね、ちょっと、車に乗って1時間以上はかかっかなぐらいな感じですかね。結構まあまあ、そまあまあ、いうん。はい、そうですね。
ああ、まあ、でもそう車に乗ってままあまあって感じですね。となると、ま、確かにま、そのお相手も確か結婚されているということだと、まあ、ちょっとまあ、その、ま、相手の方もちょっとま、あの、ま、相手の方のスケジュールとかっていうの結構、あの、大きくなってくると思うんですけども、もうそうですね、やっぱり、その、最初にちょっとこう、ま、ダメもとでちょっと連絡するところから始まるのかなという、い印象受けたんですけども、そのあたりどうでしょうか？
うん、ふん。 ああ、そうでしょうね、うん。 うーん。

ああ、いいですね、確かに。そういったことからね、いくと。まあ、でも実際連絡取ったり会ったりしたら、すぐに、なんかね、学生の頃の距離感で、あの、話せるとは思うので、うん。多分そうだと思い。
あ、そうなんですね。となるとはい、となると、ほんとにもう、一番あの、ま、不安というか、あの、気になってるのが、あの、初動というか。
あ、そうですそうです、はい。初動です。最初に。うん。
はい。確かに初動は、確かになかなか、あの、まあ、そういったエピソードっていうのはあまり思いつかないものもありますよね。そうなると
いや、ほんとにそうですよね。何かね、大きな変化が私にあれば、つ伝えなきゃっていうかね、伝えるのもいいかもしれないすうんうん。
ああ、確かにそれはいいですよね。確かにああの自分にこういう変化があったんだって伝えるのもいいと思いますし、あと、そうですね、ま、例えばその共通の、ま、例えば、その、なんでしょう、共通の、まあ、漫画がちょっと、ま、アニメ化したとかっていう、そういった、あの、なんかエピソードとかってあったりしますか？
ああ、ね。 うん。 ああ。 あ、なるほど。確かに共通なものからですね。うんうん。ま、でも、なんですかね。うん。<laughs> 確かにね、漫画とかでもね、うん。す好きだったりするので。うんうん。
ま、そうい はい、まあ、ちょっと共通のものが、はい、ちょっと、まあ、いま、おそらく相手お相手がちょっと、ま、今は興味を持ってないっていう可能性ももしかしたらあちかもしれないので、となるとそうですね。ま、やはり、その、ま、やま、やはり最初にお伝えしたように、ちょっとこういう情報は有益だと思った、っていう方法も、結構比較ありなのかなという印象を受けました。
<laughs> まあ、確かに確かにね。うんうん。 うん。 ああ。 それいいですよね。なんかね。うんうん。なんか、やっぱり情報有益な情報って嬉しいですからね、誰からもらってもね。うんうん。
はい。 あとちょっともう一つ思いついたのが、今ちょっと、あの、同級あの、同級生というか、ま、大学時代の友人に、こう、全員に聞いてもらってるんだけどみたいな、ちょっともう、ほんとに無差別に、あの、連絡を取りにいくパターンも、ちょっと、なんでしょう、あそあるのかなと思ったんですけど、そのあたりどうでしょうか？
はい。 うん。 ああ。あ、なるほどなるほど。確かにね。でもね、なんかそれもちょっと怪しい気もしますけどね。な何かの勧誘なのかなみたいなね。<laughs> うん。
<laughs> 確かに確かにそうなりますね。ちょっと、勧誘っぽくなっちゃうので、確かにそれは、確かにまずかったですね。となると
うん、ふん。 ま、でも、あんね、勧誘じゃなければいいのかもしれないですよね。なんかうんうん。昔のみんなで集まろう的なね、ことも、い言うのもいいかもしれないですよね。うんうんうん。
はい。 はい。あ、で、はい、その、ま、そういう風にちょっと思っているというのはやっぱりごご自分の中では結構、あの、ま、あの、ま、比較的大きい気持ちなのかなっていう風に、あの、印象を受けたんですけども。